ه هو مثلًا يعني أنت تيجي نازل من البيت تلاقي التّلج علوّ متر عن الأرض كده. أنت هل هو ه ه هت هتعوم مش هتمشي. هُم طبعًا بيبقوا ي يعني في جرّافات بتيجي كل يوم تشيل التّلج من طرق الناس، بس في النهاية التّلج بيعطّلك عن المشي وزائد البرد الشديد، يعني أنت بقى بت بتلبس هو بصراحة مش مش مُعضِلة أوي قصة البرد يعني، اللي هو أنت بتلبس جاكيت تقيل أو أو حاجة و وتمشي يعني عادي، هو ت هو جاكيت واحد بس وبيأدّي الغرض برّه البيت, حتى لو هي -20 و30 هُم هناك في جواكت مُعيّنة خاصة بالقصّة دي. زائد بقى إن كل مكان مد في تدفئة ومركزية فع خلاص البيوت دافية والجامعة دافية، بس في النهاية الشتا ده بيأثّر عليك بأكتر من شكل، مش بس البرد. الوقتي لمّا يبقى أنت ما بتشوفش في الشارع غير اللون الأبيض، أبيض على سقف العربيات، على البيوت، على الأرض ع ما فيش أخضر، ما فيش أحمر، ما فيش أي لون، فالفكرة ديّة، زائد إن الليل بيطول جدًا، يعني النهار آخره باين الساعة 18:00 خلاص كده العشا جات والناس صلّت العشا الساعة 18:00.
ياه! آه. جميل أوي ده. آه. ماشي. أكيد طبعًا، أكيد. إمم. ماشي. إمم. حلو جدًا. ماشي. تمام. إمم. إمم. إمم، إمم. جميل. غير الأض إمم. حلو جدًا. يعني
والنهار مش هيطلع تاني إلّا 9:00 ص.
جميل. يعني تقد نقدر نقول إن تجربة العيشة هناك كانت قاسية. آآ، طبعًا جنب الدراسة الصعبة جدًا، دراسة الهندسة فكان الأمور يعني زي ما بيقولوا كده طبعًا مقفِّلة من كل الجوانب أو أو عوائق كتير يعني آه.
آه. بالضبط. في عائق ال خلّي بالك خلّي بالك عائق اللغة الروسية، آه، صحيح أنا درست أول سنة لغة روسية، لكن مع ذلك اللغة الروسية هي لغة تقيلة، يعني مش في سنة واحدة تجمّعها وتلمّها و وتقدر تدرس أكاديميًا بقى هندسة د وكده يعني ال اللغة كانت عائق وفِضلِت عائق يعني ما
اهم. إمم، إمم، إمم. بالضبط. طب آآ، يعني احكِ لي أصلًا أنت ليه اتّجهت إن أنت تروح تسافر روسيا علشان تدرس هندسة؟ كان إيه الفِكر ساعتها؟
هو أنا دخلت كُلّية في مصر اسمها فنون تطبيقية وبع وبعدين حبّيت ما حبيتش أكمّل فيها، حبّيت أكمّل في هندسة. فكان قُدّامي اختيار إن أنا آخُد هندسة خاصة في مصر، ولقيت إنه بنفس تكلفة الهندسة الخاصة في مصر ممكن آخد هندسة من برّه مصر، من مكان كويس، مُعتمد عالميًا، في نفس الوقت الجامعة قويّة و وبيئة جميلة يعني. يع عايز أقول إن هي ممكن تكون أقوى شوية من الجامعات الخاصة في مصر.
ماشي. حلو جدً. ماشي. إمم. جميل أوي. حلو ج جميل جدًا. وخلاص ب يعني خلاص
فآآ، آه، فقررت روسيا. روسيا آه، قررت روسيا.
خدت قرارك وطلعت على روسيا ومريّت بقى بالتجارب اللي إحنا مرّينا بيها دي. طيب، احكِ لي بقى الدراسة نفسها كانت بتواجهك فيها مشاكل عاملة إزاي؟ آآ، تأقلمت مع الوضع إزاي؟ هل كان ح عيشتك أصلًا كان شكلها هناك شبه عاملة إزاي؟
آه. أنا